Hımm, yani, bilmiyorum ama, eee
Ben iş gücü olduğunu düşünüyorum yani, eee, el işi, eee, yani, eee, bir tesisatçı işi mesela olabilir. Eee, hizmet sek evet, evet, evet yani, eee, kuaförlük, yani, sanki bu mesleklere sadece kendilerini geliştirmeleri için, eee, başvurabilirler, eee, zanaat alanında çalışan insanlar da ama yine de o konularda, eee, insan gücü, eee, sanırım her zaman hayatımızda olması gerekiyor.
Hımm. Hizmet sektörü özellikle, değil mi? Evet. Hımm. Belki, evet, hizmet sektörü. Hı hı. Hımm. Kesinlikle. Hani, hizmet sektörü olabilir ya da mesela yapay zekâyla alakalı yeni bölümler çıkabilir. Mesela insanlara yeni iş alanları, hani, yapay zekânın eğitimi olabilir. Onun dışında, hani, yönetilmesi konusunda da belki az önce, hani, o ahlaki değerleri koruma açısından bile dedik, hani, bir şekilde insanların bence bunu kontrol etmesi gerekiyor. Hani, ameliyatlarda falan bile yapay zekâ kullanılıyor hatta, değil mi? Robotlar kullanılıyor ama bir insan kontrolü olması bence daha çok güven veriyor. Sonuçta bir yazılıma tamamen de %100 güven, eee, olmaz gibi geliyor. Yani, tamamen bence bir insanların da denetimi lazım.
Çıkabilir. Tabii, tabii. Hıhı. Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii, kullanılıyor, değil mi? Tabii. Beraberinde. Değil. Hı hı, hı hı. Tabii tecrübe tecrübe çok, çok, çok, eee, önemli. Tecrübe çok önemli. Hı hı.
Hı hı, kesinlikle ama ikisi birlikte, hani, hem insan hem yapay zekâ çok güzel ve kaliteli işler ortaya çıkarabilir. Sağlığımız açısından da gerçekten çok güzel şeyler olabilir.
Çok güzel yürür. Evet, ben de çok, eee, gelecek için, eee, gerçekten verimli, eee, sonuçların çıkacağına, eee, umut ediyorum. Eee, çünkü vaatler bu yönde. Eee, sadece, emm, söyleme değil, eee, aynı zamanda eylemleri de zaten her gün, eee, her geçen gün hayatımızda görüyoruz.
Hı hı.